Kak, mmm, aku mau curhat nih sama sekalian butuh banget saran sih sebenernya. Nah, jadi, mmm, aku itu akhir-akhir ini susah banget yang namanya tidur sih, Kak, dan ini semua aku tahu karena aku suka banget coffee. Jadi, aku suka banget yang namanya konsumsi kape kafein gitu. Jadi, antara aku minumnya itu kalau enggak kopi yah, aku itu minumnya matcha. Dan aku baru juga tahu akhir-akhir ini ternyata matcha itu kafeinnya jauh lebih tinggi daripada kopi. Makanya kayak pantes aku melek gitu sampai malam.
Boleh. Boleh boleh. Mhm. Mmm. Oke. Mmm. Oke.
Mhm, dan mhm.
Mmm, dan dan terus, eee, itu terjadi setiap hari gitu, Kak?
Iya benar. Jadi, aku itu minum setidaknya, mmm, kopi dan matcha itu setiap hari, Kak sebenarnya karena emang selain emang aku butuh kafein yah untuk melewati hari aku, aku itu butuh gula. Nah gitu, jadi sebenarnya ketergantungannya da kafein dan gula sih, Kak, jatuhnya karena emang aku butuh dua-duanya gitu dan dalam sehari itu aku enggak bisa minum sekali doang gitu. Jadi aku minumnya 2 kali. Jadi pagi aku minum kopi
Oke. Oke.
eee, dan setelah itu kan, eee, pagi sampai siang berarti karena aku minumnya itu lama gitu ya. Jadi, pagi sampai siang aku minumnya kopi, terus dari sore karena nongkrong sama teman gitu ya dan karena juga masih ada yang harus aku lakuin di sore sampai malam, itu aku lanjut lagi antara kopi atau enggak matcha.
Mhm. Oh gitu. Jadi, eee, Kakak jadi karena se setiap hari nih mengkonsumsi kopi sama matcha sehingga, eee, Kakak ketika malam mau tidur itu susah gitu mau tidurnya? Atau, eee, ada jam-jam tertentu, eee, ketika udah jam berapa baru ngantuk gitu ya?
Heeh. Iya. Nah, kalau aku itu jadi lebih ke susah ngantuk sih, Kak, sama sekali. Iya, heeh, jadi susah susah merem gitu karena emang, eee, jadi melek terus apalagi karena kafein ya, Kak dan kopi itu juga kadang aku minumnya juga bukannya 1 shot, doang. Jadi kayak 2 shot gitu dan matcha juga, mmm, aku pesennya yang rada kental gitu, jadi emang lebih pahit. Mhm.
Oh, oke. Oh, gitu. Mhm. Oh gitu, baik, sekarang aku ngerti banget sih sebenernya, Kakak, eee, sen senang nih dengan minum kopi dan matcha gitu kan. Karena ya memang itu dibutuhkan untuk, Kakak, menjalani hari-hari, Kakak dan tapi masalahnya, Kakak, jadi susah tidur dan dampaknya mungkin di keesokan harinya ya, sehingga, Kakak mau mulai aktivitas, Kakak jadi kayak lebih lemes dan nggak seger gitu karena, mmm, tadi kurang tidur ya?
Iya, Kak, tepat banget. Iya, dan karena aku juga kurang tidur, lemes gitu, mau nggak mau aku beli kafein lagi dong, dan itu tuh jadi berulang terus. Makanya kayak setiap hari aku lakuin terus gitu, Kak karena, eee, di saat di satu saat aku butuh kafein biar aku bisa melewati hari, di sisi yang lain aku juga nggak bisa tidur gitu, tapi di esok harinya aku butuh kafein lagi karena aku nggak bisa tidur di malam harinya itu, gitu.
Mhm. Oke. Aku ngerti banget sih semua apa yang, Kakak, rasakan dan, mmm, sebelumnya aku ingin mengatakan kalau, Kakak, adalah wanita yang hebat dan kuat. Karena apa? Karena, Kakak selalu fight, eee, melawan hari walaupun sebenarnya, Kakak itu capek dan ngantuk tapi, Kakak berusaha untuk melewati harinya semaksimal mungkin, walaupun caranya kurang tepat karena kurang tidur tapi dipaksain tuh matanya minum kopi lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, eee, jenis kopi yang, Kakak minum itu kopi hitam kah atau kopi susu atau, eee, kopi cair atau kopi bubuk sih, gitu?
Wah, makasih banyak, Kak, mhm. Bener. Oke. Kalau aku sih, kalau pagi-pagi ya karena aku bangun itu pasti udah pesan kopi, Kak sebenarnya. Jadi kalau itu, aku, mmm, pesannya amerikano, jadi kopi hitam. Nah, terus habis itu di siang hari deh, itu kopinya aku mulai macam-macam. Jadi misalnya kalau misalnya enggak latte gitu ya kopi susu gitu kalau ala-ala latte ya, sama kalau enggak ya matca late gitu. Jadi, kalau di siang hari itu sebenarnya, eee, lebih ke fokus ke gula dan manisnya sih, Kak. Jadi, minumannya enak-enak aja gitu yang yang bisa, mmm, bikin bikin aku melek semangat gitu karena gulanya kan. Cuman di saat yang bersamaan itu kan tetap kafein ya Kak sebenarnya. Jadinya tetap aku melek gitu, tapi dari sisi aku, aku enggak ngerasa berdosa gitu karena, iya b aku fokusnya ke manisnya kok bukan ke kafeinnya gitu, tapi kan tetap aja gitu sebenarnya.
Oh. Oke. Hmm. Mmm. Oke. Mmm. Benar. Iya sih. Benar semuanya, eee, sama kopi dan kopi itu ada kandungan kafeinnya. Aku setuju banget yang Kakak bilang. Nah, eee, kalau boleh tahu lagi, eee, efeknya ketika Kakak, eee, menjalani hari seperti ini yang kurang tidur, tapi dipaksain terus melek karena Kakak harus mungkin ada aktivitas yang enggak bisa dilewatin setiap hari. Dampaknya ada enggak sih untuk kesehatan, Kakak? Entah mungkin Kakaknya, eee, sering pusing atau, eee, perutnya sakit atau segala macamnya. Dampak kesehatannya ada enggak?
Mhm, mhm mhm. Ada banget, Kak. Jadi pertama adalah, eee, dari sisi itu aja sih, dari sisi fokus aku aja sebenarnya kurang banget, Kak, apalagi tanpa kopi. Nah, di situlah kalau aku itu jadi sadar kayak, wah, ini udah ketergantungan juga nih, gitu. Karena emang, eee, aku itu nggak bisa aktif gitu kalau misalnya tanpa kopi atau tanpa matcha, gitu kan. Jadi, eee, aku nggak bisa melewati hari tanpa itu. Kedua, aku itu sebenarnya punya maag.
Oke. Oke.
Nah, jadi karena, mmm, aku minum banyak kafein apakah sakit? Ya, sering sakit, Kak, sebenarnya cuman, eee, jadinya ya aku banyakin minum obat maag aja jadinya. Padahal kan itu nggak bagus juga ya, Kak, cuman di saat ini aku itu ngerasa oke, lebih penting aku banyak minum obat maag tapi tetap minum kopi atau minum kafein, daripada aku sakit maag dan biarin, tapi aku nggak bisa lanjutin hari aku, gitu.
Mhm. Hmm, gitu. Aku ngerti sih dan aku sedih juga dengan apa yang, Kakak udah ceritakan. Sebenernya, Kakak itu ya memaksakan diri ya lebih ke mem memaksakan diri untuk menjalani hari, gitu kan. Tapi, ya, caranya mungkin ini yang, eee, kurang tepat untuk kesehatan, Kakak. Nah, sebel sebelumnya lagi aku mau nanya, Kakak pernah nggak sih berusaha untuk sehari gitu minumnya segelas aja? K eee, misalnya untuk berusaha bisa tidur cepet, gitu. Pernah nggak, Kakak nyobain itu dan, mmm, kalau pernah gimana hasilnya, Kak?
Mhm. Wah. Waktu itu aku pernah sih, Kak. Tapi di saat itu emang aku itu enggak, apa ya, nggak ada kewajiban untuk aktif dan fokus juga kan, Kak. Jadinya emang aku itu berani minum itu di saat hari weekend. Jadi aku belinya satu aja, dan itu cukup untuk membuat aku melek aja gitu, cukup melek. Jadi aku belinya itu di siang hari. Jadi bu jadi pagi-pagi itu aku nggak minum kopi. Cuman di siang hari aku minum tuh, yang kayak cafe latte atau matcha latte dan efeknya di aku sih sebenernya, eee, aku jadi meleknya di siang ya, gitu ya. Cuman, mmm, jadinya 1 aku nggak ngantuk juga malemnya. Pertama itu, karena aku minumnya aja udah siang gitu kan, Kak, dan iya, karena itu jadinya aku tetep nggak ngantuk malamnya. Karena kalau misalnya aku minumnya pagi, eee, aku lebih takut, aku jadi ngantuk dan nggak aktif gitu di siangnya, gitu. Jadi sebenernya aku tahu betul kalau misalnya aku nggak minum kafein nih, aku nggak akan aktif, gitu. Aku nggak akan cas gitu di siang atau malam. Jadi emang aku memutuskan untuk milih. Jadi sebenernya gitu milih apakah aku mau, eee, nggak nggak aktif di siang hari atau di pagi hari, gitu. Jadi heeh, jadi, mmm, sebenernya nggak tahu sih sebenernya kalau misalnya di hari biasa gitu ya, mmm, aku belum pernah coba.
Oke. Oke. Ya. Mmm! Iya. <chuckles> Oh, oke oke sih, mhm. Oke, mhm. Iya, sih. Mhm. Oke, aku paham dan, mmm, aku boleh nggak nyaranin ke Kakak terkait apa yang udah Kakak ceritakan ini? Eee, oke, aku sebenernya prihatin banget dan sedih ya karena Kakak sebenernya udah berusaha untuk bisa tidur, eee, dengan normal, eee, waktunya cukup gitu. Tapi Kakak nggak bisa terus-terusan, nggak bisa nih, karena ya itu tadi, eee, Kakak udah mulai ketergantungan dengan namanya kafein seperti kopi atau Kakak minum matcha dan itu Kakak lakukan setiap hari. Eee, saran dari aku sih, Kak, sebenernya ya, mulai deh Kakak untuk, eee, membagi porsinya. Nggak nggak usah Kakak langsung berhenti. Misalnya nih pagi biasanya Kakak minum segelas untuk kopi americano tadi yang Kakak bilang, cobain deh, eee, pesannya itu, eee, dibungkus aja kayak di take over, di di take take off gitu kan, terus Kakak bawa, kemudian, eee, Kakak minumnya dikit-dikit gitu. Misalnya jadi 1 hari itu, eee, Kakak usahakan ya cukup, eee, dengan segelas itu. Kalau misalnya Kakak masih belum bisa, mungkin boleh ditambah sedikit sikit lagi. Tapi, eee, Kakak pastikan bahwa, eee, jam 3 sore itu, itu maksimal, Kakak udah harus, eee, berhenti minum yang namanya kafein. Karena apa, ya itu tadi karena pertama Kakak juga udah sakit maag dan aku, eee, jujur aku khawatir banget kalau Kakak, eee, maagnya kambuh dan itu bikin Kakak malah nggak produktif setiap hari. Kemudian agar Kakak bisa tidurnya lebih cepet, Kakak harus targetkan misalnya ka eee, kayak, eee, memasang, apa ya, kayak, eee, menanamkan kepada diri ini untuk, eee, "Ayo mata kamu bisa bisa ngantuk," gitu nih, "maksimal jam 10 malam kamu meleknya," gitu. Kamu, eee, harus bisa seperti itu, Kak, untuk afirmasi kepada diri sendiri. Jadi ketika Kakak terus-terusan mengafirmasi diri Kakak itu, eee, secara nggak langsung su eee, otak kita terus sugesti ya dengan kemauan keras kita. Dan ketika ke Kakak berhasil untuk tidur awal pada hari itu, nah, diusahakan 1 minggu itu Kakak terus-terusan tuh melakukan hal seperti itu terus berulang, agar diri Kakak udah mengenal lagi jam tidurnya bahwa harus ngantuk jam 10 malam. Nah, biar, eee, Kakak juga terbiasa dengan, eee, kopi yang minumnya s dikonsumsi sedikit, terus ya jadi Kakak lebih bersemangat lagi karena Kakak bisa cukup tidur, hari-hari Kakak pun lebih kayak fresh gitu. Karena malamnya cukup cukup untuk tidurnya. Mmm.
Wah, boleh banget, Kak, mhm. Mmm. Bener, Kak. Heeh heeh. Mmm, paham. Mhm, bener bener. Oh, iya sih, Kak, bener sih, Kak. Aku akan coba mulai ngeporsi sih, Kak, itu bener banget sih, Kak, daripada aku beli lagi beli lagi beli lagi, mending aku minumnya dikit-dikit ya, Kak, biar bertahan lama juga, aku akan mulai dari situ sih, Kak. Dan juga emang, mmm, balik lagi ke mindset aku sih ya akan aku ubah juga. Wah, Kak, makasih banyak ya, Kak, aku akan mulai tuh melakukan itu. Makasih banyak ya, Kak!
Mmm. Mhm. Iya, sama-sama, dan semoga Kakak bisa ya. Mmm, dan kalau bisa jangan ditunda-tunda lagi. Secepatnya Kakak lakukan biar, eee, kes kesehatan Kakak juga semakin terjaga dan sema semangat ya, semoga berhasil.
Iya. Sampai jumpa, Kak!
Sampai jumpa juga!